Ehm, bah proiettato proprio tipo co super concentrato, nì, nel senso che tendenzialmente non è che avevo troppo bisogno di concentrarmi perché io ho sempre voluto fare il cantante, okay. Quindi mi sono sempre visto in quel settore lì, però poi ovviamente crescendo capisci un po', dici fai altre valutazioni, dici: "Ma non è che se non mi va troppo bene potrei trovare qualcosa, eh". Io per esempio ho trovato una passione che mi sta dando molta, mhmm, carica, mhmm, ehm, nel senso che c'è un'ottima prospettiva di scalabilità, di successo se fai le cose fatte bene, di monetizzare bene, quindi vorrei portare i risultati in quel settore lì per poi appunto, ehm, potermi muovere più liberamente nella mia vita e anche nella mia carriera da artista, no. Quindi diciamo che il mio sogno tra sì.
Okay. Okay. Sì. Okay. Okay. Mh. Okay. Mh-mh. Okay. Sì. Okay. Sì. Okay. Sì. Mh. Okay. Sì, quindi tu diciamo tra q da qua a 10 anni hai pensato più al lato, mhmm, professionale; dico a livello sentimentale o di sai a livello amoroso, sentimentale hai mai pensato anche a questo? Tipo io quando ero piccola no, cioè adesso non è che mi proietto e dico: "Mi sposo", però capì un a volte ci penso o perché sono in relazione ab ehm, s stabile quindi capito?
Mh-mh.